Те я начну. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А, давайте вот с вами, ам, а, погрузимся в детство. <chuckles> Я думаю, это всегда приятно. Вот скажите, есть у вас какие-то традиции, которые вот вам запомнились из детства больше всего? Может быть, что-то такое, знаете, семейное, такое тёплое, доброе, яркое? Мгм.
Точно. Да. Да, э, щас столько сразу воспоминаний нахлынуло. Аж приятно стало. З знаете, а
Да, да, расскажите, пожалуйста, поделитесь. Мгм.
С удовольствием, но, м, рассказывать, например, про что-то подобное, м, а, по про праздники какие-то не буду, поскольку это было, наверное, у многих. Э, мне на мне пришло кое-что более личное на память. И интересно то, что эта традиция продолжается до сих пор, в какой-то степени. То есть она чуть-чуть изменилась, но осталась. Ам, меня воспитывала только мама. Отца у меня не было, к сожалению.
Ага. Да, конечно. Ага, интересно. Ой, интересно, поделитесь, пожалуйста. Мгм. Ага. Мгм. Очень жаль. Мгм.
Да, и она, несмотря на всю сложность такого положения, что нужно одной обеспечивать, и, да, заменять выполнять функцию обоих родителей, очень хорошо постаралась и, э, у нас была такая традиция: мы вечерами читали книги.
Мгм мгм. Да-да. Ой, как здорово. Прекрасная традиция, я считаю. Мгм.
Да, м. И начиналось с того, что читала она, а впоследствии читал и я. Но, а, это было настолько, э, хорошей традицией, настолько постоянной, что, в какой-то период времени такие периоды настава наступали, когда все книги у нас в доме были перечитаны.
Да-да. Ага ага. Да-да-да. Мгм мгм. Как здорово. Слушайте, ну это прекрасная традиция. Вообще приучать, м, детей к чтению это здорово.
А иногда Очень это одобряю, и поддерживаю.
Тем более, если такое, знаете, вот интересное времяпровождение. Знаете, я прям представила себе такой уютный вечер, а, сидеть рядом где-нибудь на диване, там может быть, завернувшись в плед и читать какую-то интересную книгу. Я считаю, это очень здорово.
Да, действительно так интересно, что в один период, ам, была книга из цикла рассказов про Изумрудный город, если знаете.
Мгм мгм. Ага ага. А да да да да да, "Волшебник изумрудного города", по-моему, да, назывался. Да-да-да, я помню такое точно, да, ага.
Вот, да, это 1 книга, а 2, а 2 часть этой серии называлась "Урфин Джюс и его деревянные солдаты".
Мгм мгм. Да-да-да, было такое, точно, я помню. Мгм.
И, в какой-то период времени мне настолько нравилась эта книга, что когда мамы читала и в какой-то момент она на что-то отвлекалась и останавливалась, я, помня по памяти, что там дальше, просто продолжал уже. Я так вспоминаю, так забавно становится от этого.
Ага ага. Ага ага. Ага. <laughs> Как здорово, да. Вы знаете, ну я в детстве читать не любила, но я очень любила слушать сказки, но у меня вот сказки были связаны с бабушкой. Мне бабушка всегда читала сказки, и причем она даже я любила, когда она не читала мне, а рассказывала а вот.
М. Ой, особая атмосфера.
Я помню, да, я помню выходные дни, я всегда приходила, у меня было 2 бабушки а, вот и вот, э, мамина мама, она всегда, э, очень много читала, она очень любила читать, она была очень такая, а, умная женщина. Э, такой, знаете, пример бабушки такой вот. И вот всегда помню, мы вечером ложились спать, и она мне всегда рассказывала сказки перед сном. Я очень любила или там мы ужинать садились, она всегда рассказывала какие-то истории, какие-то сказки. Я очень любила сказку про Нильса. Помните о Нильсе и, м, м, гусе? Вот, потом ещё вот я помню, <smacks lips> ой, как ой слушайте, я забыла, как называлась эта сказка когда, э, а, "Оле Лукойе". Вот это тоже сказка была очень интересная. А вот потом я очень любила "Принцесса на горошине" тоже вот. И все вот эти сказки, знаете, они вот родом из детства. И даже вот если сейчас я буду перечитывать, я прям буду погружаться в ту атмосферу, которая вот ну так ярко как-то в моей памяти. А вот, э, и и знаете, да и вот когда я уже стала взрослой, у меня была своя семья, но сейчас я имею в виду, вот когда были маленькие мои дети, я дочери всегда читала сказки, она очень любила и сыну. А вот, но сейчас сын у меня уже как бы, м, постарше такой, он уже сам умеет читать хорошо, ему уже 11 в этом году. Но иногда я ему читаю, но больше у нас, знаете, такая традиция, наверно, сохранилась перед сном мы общаемся. Мы можем там долго сидеть, разговаривать о чем-то, он уже ложится в постель и, я ему что-нибудь там рассказываю из своего детства знаете там. Вот и это вот такая вот добрая традиция, да, а, вот. И к сожалению, моих бабушек, э, да моих бабушек он, э, не знает, одну бабушку он не знает, 2 он не помнит их, э, ну не стало как бы. А вот но косвенно, он знает их очень хорошо, очень много. Я очень часто рассказываю им это. Вот я считаю, что это здорово. Это такая традиция, мне кажется, нужно вот передавать ее из поколения в поколение, чтобы дети знали, а, как бы свою семью, своих бабушек и так далее.
М. Конечно. Н-да. Ой, точно зн вы знаете? Мгм. Но и прекрасно. Мгм. Ой, это так здорово. Это прекрасно, что вы, вот, как перенесли. О, это прекрасно. Полностью согласен. Знаете, вспомнил, а, такую поговорку, что люди живы, пока жива память о них.
Э, вот. Мгм. Конечно, совершенно верно, я с вами абсолютно согласна. Мгм мгм.
Да, так что вот вы передаёте, да. А у нас тоже получается эта традиция перенеслась уже на мою семью. У нас еще детей нет, но мы с супругой читаем и также само читаем вс вслух. То есть у нас есть
Ага. Мгм. Ой, ну, это здорово. Здорово, а что вы любите читать? Расскажите, пожалуйста.
Очень разные, то есть у нас с супругой на самом деле есть свой список, то есть мы читаем свои книги, например, но вечерами мы читаем общие книги, то есть мы составляем список, а, смотрим, о чём книга, обсуждаем, например, да может быть попробуем.
Ага ага, интересно как. Слушайте, как здорово. В современном мире это так мало. Наверно, многие предпочитают всё-таки там какие-то компьютерные игры, фильмы. <coughs> Чтение книг- это вот как-то уходит уже, мне кажется, куда-то далеко. Хотя, вот знаете, здесь, в Европе, я смотрю, вот в нашем городе, очень много библиотек, и есть какие-то уличные библиотеки. И часто в метро, вот я еду, тоже люди читают книги. Вот у меня сын, например, тоже покупаю книги ему. Он очень любит чита
М, у нас, да. Да. Да, з мне кажется, это это практика, эта мода возвращается на чтение книг.
Мгм, ну, это здорово, я считаю, это здор
Это очень это очень хорошо, да, поскольку кино- это тоже искусство, это прекрасно. Компьютерные игры- смотря какие, но это тоже искусство и тоже хорошо. Это возможность для творчества, но, м, как бы, в книгах есть какая-то особенность: они позволяют тебе самому выстроить. То есть, если смотреть фильм, ты видишь то, как эту историю видит режиссёр.
Мгм. Да, да, да. Ага, ага, да. Конечно. Да, именно так. Мгм.
Да, когда ты играешь в игру, видишь то, как эту историю задумывал геймдизайнер, да, создатель игры, а когда ты читаешь книгу, ты, в отчасти да, да, то есть отчасти, ты видишь, как это всё видит писатель, но, если писатель хороший, он оставляет простор для твоего видения.
Да. Ты подключаешь фантазию. Мгм. Конечно, конечно да. И пы вы подключаете свою фантазию, и вы как бы конечно, конечно. Не эт с на самом деле это здорово, да. Вот я читать никогда не любила, и я считаю, что это, наверно, такой небольшой минус, как бы потому что читать это классно. Вот. Ну у меня как-то, не знаю, не было н такого, ну, как бы задора, знаете, читать, как говорится. Вот. Я больше любила слушать, вот, я очень любила, когда мне читали и поэтому. Вот, ну это так ярко врезалось, прям вот. Я помню сказки, мне бабушка одна читала, вторая рассказывала. Нь вот. Вообще, наверно, знаете вот, в детство очень много у меня, вот, связано с бабушками, потому что я очень много времени с ними проводила. Это была вкусная еда. Знаете, это были такие вот настоящие, такие, бабушки со сказками, с пирожками, с прогулками вечерними, <chuckles> вот. Это было так здорово, да, вот. И очень жаль, что, как бы, вот, это не перенеслось, конечно, во взрослую мою жизнь, сейчас потому что у моих детей, к сожалению, таких бабушек и дедушек нет.
Да, и ты можешь сам судить о персонажах. Это очень здорово. Мгм. Интересно. Да. Мгм. Здорово. Да. А у меня тоже.
Вот. И очень жаль, конечно.
Да, жаль. Ну да, к сожалению, оно ещё, и ага, даже у тех, у кого они есть и живы, к сожалению, сейчас такой ритм жизни безумный.
Мгм. Ну знаете, они есть, они есть и живы, но они просто, как-то, ни а, не скажем так, не вносят вот эту свою лепту, знаете, в, э, в детей, во внуков, точнее.
Ага. Мгм. Ну да, другое поколение, наверное, чуть-чуть уже по-другому воспринимает.
Ну, э, как-то так, да. Ну, знаете, люди же тоже разные. Вот. Поэтому как-то так.
Естест А у меня с бабушкой тоже ассоциации были. Это другая наша традиция: она меня учила готовить, когда я уже чуть подрос. Поскольку чтения- это прям вот из времен, когда мне было 4-5. Ну, то есть одни из первых осознанных воспоминаний.
Мгм. Вот по здорово. Мгм. Ага, ага.
Там, кстати, есть такая интересная смешная история, чуть позже расскажу, да. А вот когда я уже чуть-чуть подрос, уже лет 10-12, мы переехали и жили вместе с моей бабушкой и дедушкой. Вот, и дедушка меня учил рыбачить, мы ходили часто на озера, а с бабушкой мы готовили.
Да. Мгм. Ой, как здорово. Ага, интересно.
Да, и 1 рецепт.
А что вы любили готовить? Мгм.
Она, в принципе, работала поваром до этого, поэтому готовила- фантастически! Готовила очень вкусно, готовила быстро. То есть я сейчас вспоминаю, какими она объёмами и за какой период времени готовила. Я просто поражаюсь. То есть будь у меня ещё пара рук, я бы так быстро не смог.
М, ну здорово. Супер. Ага. Ага. <laughs> Ну, бабушки всегда делают всё ловко, конечно. Я помню, как моя бабушка тоже делала пироги, пекла это тесто, быстро-быстро, так, раз раз раз раз раз наделала. Ой, я думала, ну как это так? Конечно, я подросла, я тоже, как бы, переняла эту традицию, я тоже пекла пироги, паски каждый год. Э, к Пасхе, как бы, мы пекли.
Мгм. Мгм.
Ну, не знаю, может быть, со стороны это тоже выглядит так быстро и ловко, но мне всегда казалось, что вот бабушка, особенно, это всё ловко делает. Как бы кажется, руки прям Ну, знаете, это тоже годы тренировок, скажем так. Вот. Мгм.
Ну да, ну, как сто процентов. Да, это как да, возможно, это просто детские впечатления, тоже, частично. Да, как говорится, что в детстве и деревья выше.
Ну да, ну да. Конечно. Согласна. Мгм.
Да, и мир полон загадок, да. А вот интересная история была тоже связанная с чтением, но тогда я был совсем маленький. Откровенно, э, это, наверно, одно из первых моих осознанных воспоминаний, но оно такое туманное. Я помню это очень-очень плохо, но помню было дело. Мгм. Это была книга "Азбука", и к каждой букве было четверостишье.
Ага. Ага. Да. Ага. Ага.
Наприм я к на удивление, до сих пор эти четверостишье помню. Там нап наподобие, там, на букву "Б": Буратино для Мальвины торт испек на именины. Ну вот что-то такое.
Здорово как. Ага. А. <laughs> Интересный как. Ага, ага.
Да. И забавно то, что, э, в принципе, алфавиту меня обучала моя тетя
Замечательно. Мгм.
а книгу эту с "Азбуку", читала со мной мама и читала очень часто, поскольку я был совсем еще маленький и более осознанный текст я навь навряд ли смог бы хорошо понять. И я выучил эту книгу наизусть, я выучил все эти четверостишья.
Ага, ага. Да, да. Ага. Ой, как здорово, <laughs> интересно. Ну. Да-да, расскажите.
И знаете, что самое забавное было? И я, видимо, э, был позером с детства, судя по всему, поскольку, когда к маме приходили в гости подруги
<sniffs> Ага. Ага.
я брал демонстративно эту книгу садился где-то на полу, открывал ее и якобы читал. То есть, я открывал нужную страницу, смотрел в книгу и рассказывал нужное четверостишье по памяти.
Ага. Ага. Да-да. Здорово. Ага.
То есть это звучало так, что в 3 года я свободно читал.
Ага, ага. И гости, наверное, все поражались. <laughs> Конечно, я представляю лица гостей. 3 года ребёнок читает?! Ага.
И все были в шоке естественно. Да. Вот, а мама так смеялась, всегда говорила, типа: "А, вы ему не верьте. Тот ещё. Хитрец".
<sniffs> Ну да, ну да. <laughs> Здорово как! Ой, я тоже очень любила, кстати, стихотворения учить, э, наизусть. Э, вот и, э, <grunts> в не знаю. Мне очень нравилось, и даже вот многие из детства я помню и с до сих пор, и помню с детьми мы тоже с моими учили. У меня, кстати, вот, э, дочка очень рано начала говорить, когда ей было 2 года, я помню мы приехали тоже в гости к дедушке с бабушкой, и она в уже в 2 года выучила стихотворение. 1 стихотворение- это было про мишку косолапого, который по лесу идет, шишки собирает. Помните такое стихотворение? Вот. Да-да-да. И вот, э, помню, <coughs> у нас был какой-то праздник какое-то застолье, <sniffs> и вот и она встала на стульчик и рассказала это стихотворение. И дедушка, помню, у нас заплакал. <sniffs> <laughs> Ему настолько было приятно, да, что вот внучка рассказывает стихотворение. Вот. Не, на самом деле, да, вот, э, с детством связано очень много всяких воспоминаний приятных. Ну вот.
Ого! Мгм. Да, конечно, помню. Песенки поют. Ой, какая милота! Ну ещё бы! Мгм. Интересно, что раньше как-то получалось больше времени проводить вместе, то есть, по сути, все эти воспоминания, они приятные из-за того, что это было вместе с семьёй.
Мгм. Н-да, конечно.
Интересный такой момент.
Ну да. Ну, знаете, вот, э, <exhales> проводить время с семьей вместе, мне кажется, это вот те традиции, которые нужно переносить и в дальнейшую, будущую жизнь. Вот знаете, я помню, вот у нас, когда я была маленькая, у нас вот, опять-таки, с бабушкой и с дедушкой у нас была традиция: мы играли в домино, и в лото. Э, вот. С другой бабушкой я вообще, бабушка меня в карты научила играть. Помню, ещё говорила: "Маме только не рассказывай". <sniffs> Вот. И мы играли с ней в карты, в шашки и в шахматы. И вот я вам хочу сказать, вот когда у меня появились свои дети, у нас тоже лото, кстати, ещё моё из детства и домино тоже моего дедушки. Вот. И мы вот играли в лото, в домино. Вот. И вот это домино, оно у меня до сих пор сохранилось, мы с сыном в него играем. У нас есть шашки, у нас есть шахматы, у нас есть карты. <sniffs> Э, вот. И вот мы <grunts> иногда вот сидим и играем в эти игры настольные. Вот. Это прекрасная традиция. Да, это очень интересно. Причем шахматы у меня ребенок попросил, когда ему было 6 лет, помню, мы <grunts> пошли в какой-то магазин, он говорит: "А давай купим шахматы". Я говорю: "А ты будешь в них играть?" Я говорю: "Это же сложно". "Да, буду". И всё, и он сам где-то в интернете там вычитал вот правила игры. <sniffs> И вот он меня даже учил, и мы играем сейчас. Ему очень нравится. Кстати, он у меня всё время выигрывает. <laughs> Он так, знаете, он, ну, он у меня такой мальчик, он продумывает все ходы, чтобы поставить мне и шах, и мат, чтобы я уже никак не ушла. Вот. И на самом деле, да, это так интересно, вот когда ты играешь с ребенком и думаешь: Господи, ну как? Ну я же вроде бы смотрю, я же слежу за игрой. Н э, вот. Ну вот тоже такая себе
М! <laughs> <laughs> Вау! Ой! Эт это вообще здорово. Да. Я тоже настольные игры люблю, различные они. <laughs> Здорово! Это оч хоро это в в будущем пригодится однозначно.
Ну конечно, это всё-таки развитие мозга. Вот. Я считаю, что детей нужно к этому приучать. М.
Да, оно в принципе Точно, а так как вы ещё и совмещаете это с общением, то здесь ещё и эмоциональная составляющая, да, приятная. Это здорово. Большое спасибо, что рассказали немного о ваших традициях, вашу историю. Было очень приятно вас послушать.
Конечно, само собой. Да, мне тоже было очень интересно с вами поговорить. <swallows> Вообще, тема детства очень интересная, да, и, э, мне кажется, знаете, вот, э, <clears throat> нужно чаще вспоминать о детстве.
Спасибо большое. От тока хотел сказать, да, сохранять эти воспоминания тёплыми.
Сохранять, вот именно, да. Вот. Спасибо вам.
Да. Всего доброго!